Ờ, mình hiểu rồi nè, tức là bạn có một cái tính như bạn nói là bạn hơi cả nể ha? Thì, à, b cái tính đó thì mình nghĩ là nó cũng có hai mặt đó chứ, đúng hông? Ờ, một mặt á thì cũng lá khá là tích cực nè, trong khi là bạn luôn nể nang người khác và bạn hỗ trợ giúp đỡ cho người khác nè, cái mặt đó rất là tích cực nha. Nhưng mà cái từ cả nể nó cũng có một cái tiêu cực đó là bạn, a, sẽ khó có thể nào mà từ chối người ta, đúng hông? À, cái việc gì người ta nói ra bạn cũng đồng tình, đồng ý và bạn, à, cứ cuốn theo những cái điều mà người ta nói thôi ha, rất là khó luôn và cực kỳ là, ừ, thấy thương cho bạn luôn á. Vậy thì, ờ, bạn cho mình hỏi nha, ờ, những cái việc, ờ, ờ, cụ thể nào mà, ừm, tại cái nơi làm việc của bạn á, ừm, người ta nhờ bạn thì bạn sẽ không thể từ chối được, thì bạn có thể nói ra chi tiết những cái việc cụ thể đó cho mình nghe được hông?
<laughs> Đúng rồi. Ờ. À, ừm, đây, thì thực ra là nó không chỉ là những cái tiết dạy không đâu. Thì á, ừ, cũng có những cái lần mà thầy cô nhờ mình trông lớp hộ này, thì thầy cô có bận việc gì đó ấy bạn. Ờ, cho nên là, ờ, nhờ mình lên trông hộ lớp tiết dạy đó, ngoài ra là, ừm, mình cũng có công tác chủ nhiệm. Công tác chủ nhiệm thì thực ra là đó mình biết đó là một trong những cái nhiệm vụ mà mình cần làm nhưng mà đôi khi là, ừm, ờ, thầy cô, ơ, bảo mình lên, ơ, lên làm những cái công việc không tên ấy, kiểu như vậy. Ờ, đấy, trời ơi, bạn ơi, ngoài ra cũng thầy cô ở trong trường là muốn mình hoạt động nhiều hơn ấy, tại vì sinh viên mà phải á năng nổ, đấy, cho nên là, à, bắt ừm, bắt bọn mình đi, ờ, ờ, tập cho những bạn đồng diễn này, xong rồi á, quản lý học sinh này, à, dẫn học sinh xuống khám sức khỏe này. Ờ, nhiều lắm bạn ơi, mình kể ra á, chắc là hơn hai trang vở luôn đấy bạn ạ. <laughs>
Ừm. Rồi, mình hiểu nè. À, mình hiểu nè. À, rồi, mình hiểu nè. Ừm. Rất là khó ha. Trời ơi, nhiều việc vậy luôn á. <laughs> Wow, quá trời luôn đó nha. Ô kê, bảo sao á mình cảm thấy cái sự khó chịu trong người bạn nè, và khi mà nghe bạn kể ra quá trời việc như vậy mình cũng cảm thấy rất là khó ha, rất là khó khi mà bạn đang là một cái người thực tập sinh nè, ra là rất là khó để từ chối luôn. Ngoài cái việc bạn đang cả nể người ta nè, thì cái việc mà bạn ở vai trò thực tập sinh cũng là một cái vai trò khó để mà từ chối những cái công việc, à, từ những cái người khác đang hỗ trợ đang nhờ bạn hỗ trợ, đúng hông? Đó, vậy thì, à, bạn cho mình hỏi nha, cái vấn đề đó nó xảy ra lâu chưa, à, nó chỉ mới xảy ra trước đây khi mà bạn, à, bắt đầu đi thực tập thôi hay là trước đó đó trước cái khoảng thời gian bạn thực tập, thì những cái vấn đề này đã có rồi nhưng mà bạn vẫn không sửa không có xử lý được, thì nh đối với bạn á là cái việc này nó diễn ra lâu chưa?
Ừ. Đấy, ưm, ừm, vấn đề đấy. Ừm. À.